آآ أول حاجة لو الشخص ده مثلًا <clears throat> حصل مِنّه موقِف وهو كان أول مَرّة يحصل مِنّه حاجة زي كده، فأنا أفترض حُسن النيّة في الأول، إن هو ممكن ما كانش قاصد أو هو كان في نيته حاجة تانية، فأروح أسأله أقُول له: "حصل مِنّك موقِف كذا كذا، وأنا الموقِف ده اتضايقت مِنّه وأنا افتكرت إن هو أنت عملت حاجة تانية."، فهو يبدأ يبرر لي مبررات وأنا أسمعها وإيه، والمفروض إن أنا أصدقه، أو لو أنا حاسة إن الموقِف كبير أوي وإن العلاقة بدأت تتوتر إن أنا ممكن أدخّل صديق تاني هو يحل ي يشوف وجهة نظره كانت إيه وييجي يقُول لي، ولو إن فعلًا هو كانت ني نيته خير، أنا أبدأ بالصلح معاه أو إن أنا أروح أقُول له أنا كنت فاكر فاكرة إن الموقِف اللي أنت عملته كان قصدك بيه سوء، فأحسن ما الدنيا آه بالضبط.
إمم. إمم. تمام. صح. صح. تمام. بالضبط، صح كده يعني آه. خلّيني أقول لِك يعني أنتِ أنتِ قُلتِ حاجة مهمة أوي دلوقتي، يعني أول حاجة تختاري الوقت المناسب اللي تتكلمي معاه فيه، تم يعني ما ت يعني ما تروحيش وأنتِ غضبانة على الآخر، وما تروحيش وأنتِ متنرفزة أوي وتقُولِي له أنت عملت وبتاع، فلإن الغضب دوّة هيظهر على انفعالِك في الرد فهو هيفهمه غلط، تمام؟ وبعدين بعد لمّا تكوني هادية وتروحي تتكلمي معاه تقُولي له بُص أنا أنت هو أنت مهم عندي جدًا، أنت صديقي، أنت م مش هاقدر أستغنى عنّك، آآ اللي حصل دوّة مش عايزينه يتكرر تاني، ولازم ت يعني تت يعني أهميّة العلاقة دي لازم ت تظهريها، يعني يعني يعني لازم تظهري إن أنتِ آآ مهتمية جدًا آآ في ال في ال في العلاقة يعني أهم حاجة ما ت ما يبقاش أنا آآ مش هاممني صاحبك لأ أنا تزعل ما تزعلش لأ طبعًا الكلام دوّة ما ينفعش هو دوّة اللي بي بي بيزوّد الموضوع، وطبعًا وعندِك طبعًا ممكن تسأليه بقى كُل حاجة، بعد ما يعني عملتِ الخطوتين دول، رُحتِ له وأنتِ هادية آه، رحتِ له وأنتِ هادية سألتِ يعني أك آآ وضّحتِ له إن أنت مهم عندي، آه، تقُولي له بقى، اسألي بفضول بقى: "إيه اللي حصل؟ طَب أنت رُحت عملت كده ليه؟ طُب قُلت للناس كده ليه؟"، فاهمة؟ هنا بقى الوح الموضوع يعني يعني يعني فاهمة؟ يعني لازم يعني يعني مثلًا بلاش نستخدم آآ مثلًا عبارات وإحنا بنتناقش وبنعاتب زي أنت، آآ خلّيها أنا، خلّيها مثلًا الحاجات ديّة بت بت يعني يعني آآ بت بتخلّي العلاقة أطيب، قُولِي لي بقى أنتِ مثلًا هل أنتِ مثلًا بتعترفي بغلطِك لو أنتِ غلطانة؟ آآ بتقترحي مثلًا حلول علشان خاطر ما ما الموضوع ده ما يتكررش صح والّا إيه؟
بالضبط. أكيد. آه. صح. أكيد. صح فعلًا. صح آه. اهم. أكيد. إمم. صح. اهم. آه أكيد طبعًا، لإن أنا لو شايفة نَفْسي غلط أو هو مثلًا الشخص ده كان شايفني غلط وفعلًا الموضوع في كده، لأ هاعترف طبعًا، إيه اللي مش هيخلّيني أعمل كده؟ ب الضعيف هو دايمًا اللي بي بيقول لأ أنا دايمًا صح أنا عمري في حياتي ما اغلط، والغلط بيبقى عليه كُلّه.
تمام. بالضبط، بالضبط. صح، نقظة مهمة جدًا.

آه، حتّى كان لسّه موقِف من قريّب، كُنّا المفروض عندنا آآ، كُنّا شغّالين على project أنا والteam بتاعي، فالمفروض إن أنا متعوِّدة إن أنا أول شخص بابعت التاسكات بتاعتي.
إمم. إمم. تمام.
منّي إن أنا باسلِّم حاجتي بدري، فحصل إن أنا ما سلِّمتش الtask بتاعي بدري.
إمم. إمم.
فهُم آآ في يعني أغلبية الteam فِضِل يقول أكيد إيه، آآ، إهمال أو مثلًا بدأت تتكاسل أو حصل حاجة زي كده، إلَّا بصراحة واحدة بس، فدَخَلِت تسأل عليَّ تكلِّمني تشوف إيه وفعلًا أنا كان في اليوم ده عندي ظَرْف.
بالضبط. إمم. صح.
آآ، فكنت في المستشفى يعني، بس ما حدّش فعلًا قدَّر ولا حد اتكلِّم وهو المفروض إن ليه الtime أصلًا، يعني الlimit بتاع التسليم لسّه قُدّامه فترة كبيرة.
آه. بالضبط.
بس هو كحاجة تعوِّد إن هُم آخَدوها إن أنا لازم أسلِّم أول واحدة، فلمّا هي اتكلِّمت وسألت عليَّ وعِرفِت الموقِف، هي قالت أنا يعني هي كانت داخلة بحُسن نِيَّة، قالت أكيد آآ، هي افتَرضِت عكسهم كُلّهم، هي قالت أكيد في ظَرف، في حاجة تمنعها من
تمام. تمام، هو خلّينا نقول يعني خلّينا نقول عامةً إن إن إن افتراض حُسن النيّة دايمًا هو أهَم شيء، آآ، لازم يعني ن ن ن نبعت له رسالة ودودة نقول له إن إحنا أنت كنت فعلًا فارق معايا وأنا باعِزَّك على المستوى الشخصي و وإن ل وأتمنّى ده ما يتكرَّرش تاني، ولو أنت زعلان منّي تعالَ قُل لي، ما تنامش وأنت زعلان، ده طبعًا من أهَم الحاجات اللي اللي ب اللي بتفيد ال العلاقة يعني، وأنا فعلًا، فعلًا أنا استفدت جدًا بالحوا بالحديث معاكِ واستفدت من خبرتِك و وكنت فعلًا يعني يعني م
امم. أكيد، أكيد. وأنا أكتر بجد.
آآ شكرًا ليكِ جدًا، وأتمنّى لِك كُلّ التوفيق، وأتمنّى ما يحصلش أي خلاف مع أصدقائِك، ومع الناس اللي بتعزّيهم.
وأنا كمان بجد، واتشرفت بمعرفتك وباتمنى تتكرَّر تاني يعني المكالمة.
شكرًا، باي، باي.